Oo, at tsaka m medyo popula mapopulu ma tawag niyan, pollution at tsaka populated na din. Alam mo dahil ‘di ba bulubundukin siya, yung the way yung mga sasakyan lalo na kapag mga jeep, yung usok, pa paakyat, sobrang ano, malagkit sa balat kahit alam mong malamig siya pero kapag h hindi sh hindi ka naka taxi or hindi ka naka naka-private na sasakyan ng may aircon, talagang la malalagitan ka kasi the way na paakyat, pababa yung tambucho ng ano mo ‘yon, yung mga jeep, talagang malagkit kasi na-try ko na din ‘yan. Ganun din, parang bus, bus lang tapos sa ano lang, pamasahe-pamasahe lang, pero ayun, mahirap siya pero ‘pag nandun ka na sa mga lugar na yun, marami ka ng memories. Yung mga pictures, yung mga mga barkada mo na nagtatawanan, yung mga gano’n, ‘di ba? Yun yung pinaka-memorable talaga, yung pi-picture ka na nakangiti kayo lahat, ‘di ba. So
Hmm, populated. Oo. Mm. Oo. Oo. <chuckles> Mm. Oo. Mm. Oo. Mm. Mm, totoo. Oo, tama 'yon.
kahit gaano kahirap, gano alam mo minsan, ‘di ba, pagod na pagod ka na mag-lakad pero kapag nakita mo yung mga pictures niyo na sobrang dami, umaabot na ng 1,000 wala pang 1 oras, <laughs> matutuwa ka na din kahit papaano, 'di ba. So, eh, ikaw ba ano pa ang mga lugar na gu na mga biyahe na alam mong memorable pa rin or mga natutunan mo minsan na napansin mo na kakaiba sa mga lugar na yun?
Mm. <laughs> Mhm. Mm.

Ako yung Mindanao. Kasi taga dun din ako, pero sa tatay ko, side ng tatay ko. Lalo na ban ban malapit kami sa Camiguin Island. Pero kailangan mo pang tumawid, pero hindi pa ako nakapunta ng Camiguin Island kasi no permanent address kami, papa pa-saan-saan kami na lugar. So ayun, pero nakikita namin yung Camiguin Island. Yun kasi, um, tawag bundok tapos sa baba ay dagat na. As in talagang sobrang ganda. Ah, white sand siya kaya yung nawala na yung tatay ko, eh, hindi na kami nakabalik dun, pero malay mo babiyahe kami ulit dun na talagang na may purpose talaga siya. So ayun, mga memorables at tsaka da ang dami kong natutunan sa'yo 'no. So, sa mga pagta-travel kailangan may konting tulong din habang nagta-travel ka. Yung may nakikita kang walang ka yung walang kakayanan para mag-travel ng kagaya mo, puwede kang magbigay kahit konting tulong lang, di ba? Kahit ba piso man lang mahalaga na din sa kanila 'yan. So ayun. So, ayu mara
Hmm. Hmm, ah. Mm. <laughs> Oo. Hmm, mm. Hmm, maganda. Mm. Oo. Oo, di ba?
So, maraming salamat ha, dahil marami din akong natutunan at tsaka ang ang gaganda ng shine-share mo. The way na magsalita tayo, di ba? Na napapangiti tayo kasi parang nagfa-flashback dati yung mga ba mga biyahe natin, di ba? Oo.
Mm. Oo, 'no. <laughs> Oo, sa'yo din, ah. Mm. Oh, yung mga experiences natin. Oo, sa pagbabiyahe. Thank you, ha buti nalang napatawag ako sa'yo. Ingat.
Oo naman. Paalam na muna, ingat.